Evet, evet. Yani, zamanları da farklı ilerliyor birazcık, yani, işte anneannemle mesela, işte, şey, çok aceleyim acele bir şekilde evden çıkmaya çalışıyorum üniversite zamanlarında. Böyle, çok, ımm, koşturuyorum ediyorum, işte, anneannem diyor ki "Ya, benim birazcık boynum ağrıyor, bana beni ovabilir misin?" diyor. Mesela, yani, o zamanın zamanının akışını da algılamıyor. Çok yaşlı, tabii ki onu. Ama o zaman akışımız farklı olduğu için aynı yerde buluşamıyoruz. Hani, şey desem de kırılacak, "Ya, ben acele okula çıkmam gerekiyor, işte, eee, tramvayı yakalayacağım." bir şey, ı ıh, yok yani, hani
Kesinlikle. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Hâliyle. Tabii, belki sana söylemeyecek ama içinde belki bir yerde uf ufacık kırılacak. O da insanın aklında hep kalıyor acaba kırıldı mı, acaba üzdüm mü?
Evet, evet. Kırılacak, hani Evet, evet. O yüzden, hani, alanları ayırmak mümkünse yapılabilecek en sağlıklı tercih diye düşünüyorum ben kendi adıma.
Evet. Sağlıklı. I hı.

Hı hı. Hı hı. O benim için zorlayıcı oluyordu yani çünkü kendi bir hayat düzenim var, arkadaşlarımla görüşmem gerekiyor, belki işte, eee, belli işlerim var, sessiz olunması gerekiyor. Emm, o yüzden hani böyle birazcık şey, eee, çatışmalarımız da çok oluyordu çünkü artık belli bir yaştan sonra bence insan kendi düzenini kurmak istiyor ve onu
Kesinlikle. Kesinlikle.
kuramadığında hep başkalarının, emm, düzenlerine, eee, tabi olmak zorunda kalıyor. O da benim için çok zorlayıcıydı kendi adıma yani, eee, çok sakin Hı hı.
Evet. Bu düzenden mesela bahsederken hiç mesela uyku, uyku düzeni mesela sen senin kalktığın saatle belki anneannenin, annenin, babanın kalktığı belki kardeşin kalktığı saat aynı olmuyor hâliyle yaptığın işlerden ya da mesela okuldan dolayı, bu düzeni mesela nasıl ayarlıyordun, eee, aaa, farklı kuşaklarla aynı evde yaşarken?
Hı hı. Ya, uyku açısından çok hani nispeten hani geniş denilebilecek bir ev olduğu için o kadar bir hani birbirimizi uyandırma gibi bir derdimiz olmuyordu. Hani, eee, uyku çok bir problem olmadı benim adıma. Benim adıma daha böyle o alan, eee, ımm, ayarlaması yani nasıl diyeyim, işte bir yandan aslında o gün önemli bir işim var veya işte üniversite zamanlarında önemli bir sınavım var ama bir yanda işte, eee, misafir davet ediliyor yani işte bu bir akraba olabilir, babaannem olabilir işte veya hani ve bir bakıma onlarla vakit geçirmem bekleniyor yani ve bana çok, eee, ağır gelen bir şeydi çünkü yani aslında yetişkin bir insandım ve
<clicks tongue> Anladım. <clicks tongue> Anladım. Hı hı. Herhangi bir. Hı hı. Evet. Aynen. Evet. Aslında bir yandan kendine odaklanman gerekiyor. O sınavına ya da yap yapman gereken projeye odaklanman gerekirken bir anda sana bu farklı bir görev yükleniyor.
Evet. Evet, evet ve aslında hani senin hayatının olağan akışında olan bir şey ama onun için açıklama yapman gerekiyor. Şu anda işte yengem geliyor ama vakit geçiremeyeceğim çünkü şunu şey yapıyorum ama bir taraftan da böyle hani sonuçta, eee, ebeveynlerim de yaşlanıyor yavaş yavaş ve onlara da aslında ağır gelen yükler oluyor. Eee, yardım etmeyince içime sinmiyor, yani ben odamda oturacağım onlar çalışacak. Yani böyle aslında çok zor denklemlerin olduğu bir şey hâline gelebiliyor, hani keyifli olmasının yanında çünkü yani destek olmam gerekiyor gibi hep bir aslında suçluluk duyuyordum, yani kendi, eee, bireysel işlerimle meşgulken ama birazcık beni zor
Evet. Tabii ki. Memnun etmem gerekiyor. Tabii ki. Evet. Evet. Anlıyorum, evet. Tabii ki aynen öyle. Bu suçluluk duygusu biraz da sorumluluk duygusundan geliyor bence.

Ya bu hani atma konusunda o kadar da şeyim yok aslında hani ciddi sürtüşme yaşadığım yok. Sadece işte "Anne ya, yani bunu niye sakladın?" diyorum. Annem diyor ki; "Ben onu kullanıyorum." diyor mesela, ama aslında kullanılmayacak halde bir şey. Evet evet, aslında böyle biraz daha şakayla karışık, eee, şeyler, eee, sürtüşmeler yaşıyoruz, yani temel sürtüşme sebebimiz bence hani aile evine birazcık işte bu, ımm, plan yapma konularında oluyor. Çünkü işte nasıl diyeyim, oraya işte ziyarete gittiğimde deniyor ki işte mesela şey, emm, birisini ziyarete gideceğiz. İşte babaannem aslında, yani babaannemi seviyorum. Gerçekten gittiğimde de görmek istiyorum ama, emm, yani bir anda pazar günü böyle bir plan çıkıyor. E, ben başka bir plan yapmışım ama gelmediğimde kendimi suçlu hissediyorum. Eee
Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Evet, spontane şeyler aslında senin için çok da uygun değil gibi duruyor.
Evet evet, yani ve hani orada bir şey yok, aaa, bu bugün değil de işte yarın gidelim dendiğinde bunu kabul edemiyorlar. Çünkü a, yok biz plan yaptık, söyledik babaannene falan. En zorlandığım süreç bu oluyor sanırım. Yani bu plan yapma veya, hı hı, veya evde bir anda misafir bulmak falan hani bunlar böyle şey oluyorum. Çünkü kendi sakinliğimi kendim kuramıyorum istediğim şekilde yani benim kontrolümde ol
Evet. Anladım evet. Bu sende evet. Birazcık sorun yaratmış. Evet. Kendi kendi planını kendin yapamadığın zaman aslında seni birazcık olumsuz etkiliyor hem psikolojik olarak hem de rahatlık olarak. Anladım. Peki, eee, bu bütçe bütçe planlanması olarak mesela aile evinden ayrıldığın zaman nasıl oldu? Aile evinde ne kadar rahatlığın vardı? Bunu da öğrenmek istiyorum aslında.
Evet. Evet, biraz öyle oluyor. Hı hı. Yani aile evinde aile bütçesinden şey yapıyordum yani çalış, zaten üniversite okuyordum o sırada. Ya, şu anda da daha işte bağımsızım tabii ki. O yüzden hani biraz daha o, yani bağımsızlık o daha insanın kendi kararlarını verebilme, yani kendi düzenini kurabilmesini sağlıyor. O açıdan mutluyum gerçekten, çünkü bir yerde zaten her konu, hani asla bunu kimse net bir şekilde söylemese de, hani o evde mutsuz olduğun şeyleri paylaştığında bir bakıma o evdeki, eee, ritüellerden veya işte kurallardan mutsuz olduğunu söylediğinde bir yerde şeye bağlanıyor. Eee, o zaman farklı eve çık. Böyle demiyorlar tabii ki ama hani bunu diyemeyiz. E
Hı hı. Evet. Hâliyle. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel. Evet. farklı şekillerde bunu evet mesajını veriyorlar aslında insana.
Evet evet. Hani şunu diyemiyorsun ya, hani çünkü öyle bir maddi gücün yok. Eee, tamam ben bu evdeki şu kuraldan memnun değilim. O yüzden ben başka eve çıkıyorum diyemiyorsan aslında bir bakıma da şikayet de etmeyeceksin gibi olur, kural aslında.
Evet. Tabii ki. Diyemiyorsun. Evet, aynen. İçine atman gerekiyor. O içine atmak da aslında günden güne birikiyor ve sorun yaratmaya başlıyor. Farklı farklı sorunlara yol açıyor aslında.
Evet.